À, chào bạn ha, rất vui vì được nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
À, xin chào, xin chào. Ờ, hôm qua á mình, à, phân vân cả tiếng đồng hồ giữa việc là mở sách ra đọc, hay là bật phim lên xem á. Không biết là bạn có hay thấy gặp trường hợp như vậy không?
À, thực ra thì cũng có, đôi khi, a, nếu m như mà ngày hôm đó mình thực sự rảnh á, và mình muốn làm luôn cả hai thứ cùng lúc, cả xem phim cả đọc sách á, lúc này mình sẽ bắt đầu phân vân, kiểu, ơ, giờ làm gì đây ta? Sách hay là phim? Kiểu vậy.
Ờ. <laughs> Ờ, nghĩa là thực ra là cái cái trường hợp này là cũng, gọi là, thường xuyên, đúng không? Mình nghĩ là do cái việc là nó giống nhau giữa câu chuyện là để phục vụ mục đích giải trí. Nhưng mà thực ra thì, ờm, sách thì có vẻ là nó rộng hơn một chút. Còn nếu mà xem phim thì nó thường là, ờ, kiểu, quy về là câu chuyện giải trí nhiều hơn thôi.
Ừm hứm. Ừm hưm, đúng rồi, à, đối với mình á thì, à, xem phim, ơ, thực ra thì mình, à, xem phim đi theo, kiểu, hông có xem mấy, kiểu, mà phim tài liệu mà là hay xem phim hành động là nhiều à, nên nên là đôi khi á, sẽ đúng rồi, cứ đôi khi mà cứ lấn sang phim hông à.
Ờ, ờ, mình hiểu, mình hiểu. Nhưng mà phim cốt truyện các thứ nữa ấy. <laughs> Thế còn đọc sách thì thực ra có thể là đọc sách khoa học, đọc sách tài liệu, đọc sách giáo khoa mà đúng.
Đúng rồi, ơ, chứ, ơ, ờ, ờ, đọc sách á thì, à, mình chỉ có hay đọc mấy, ơ, mấy khách về khoa học, sách về, à, hướng h cách hướng dẫn mình đề s kiểu, ơ, hướng dẫn mình sống tốt hơn như vậy á, chứ mình ít ra đọc mấy kiểu như Harry Potter lắm.
À, self-help hả? À, self-help luôn á?
Ờ, self-help, thì, à, có thể là vậy.
Ừm, còn còn còn Ờ, đúng rồi, còn còn như bản thân mình thì mà nào mà đọc sách á, thì mình chỉ đọc truyện thôi, tiểu thuyết các thứ. Còn những cái mà hướng dẫn các kiểu thì mình không bao giờ đọc. Ờ, mình với bạn có vẻ nh khá là trái ngược nhau về khoản này ha.
À. C cũng, a, khá là ngược tại vì mình thích, a, cái cái bởi vì như vậy á, tại vì mình thích xem phim là mình có thể đắm chìm vào trong cái, a, những cái, a, hình ảnh ở trong đó, và không chỉ có về, à, mình mắt và cả âm thanh nữa, đúng rồi.
Ờ, cả âm thanh nữa. Ờ, chứ còn bảo truyện thì ra bản thân sách với truyện thì nó lại mang tính là bắt bắt bắt buộc bản thân mình là tự tưởng tượng mọi thứ á. Còn chữ thì mình nhìn ra, xong rồi trong đầu mình nghĩ gì cũng được á, không có gì ràng buộc. Nhưng mà không biết là như bản thân bạn á, thì bạn sẽ chọn cái việc mà xem phim hay đọc sách ấy, thì bạn sẽ chọn theo cảm hứng hay là có nguyên tắc gì đó không?
Đúng rồi. Đúng rồi. À, thực ra từ trước tới giờ mình chỉ có theo cảm hứng thôi à. Tức là nếu như mình, ờ, cảm thấy phim giữa chủ đề chỉ chọn xem phim và đọc sách, nếu như mình tìm được cái, ơ, phim nào đó hay á thì mình sẽ xem. Còn nếu mà mình lựa không được á thì mình sẽ quay sang đọc sách.
<laughs> Thực ra thì thực ra bản bản thân mình nghĩ á sách thì không biết, ư, ư sách, thì thực ra kể ra mà nó cũng không có sẵn như kiểu phim. Sách thì nhiều khi mình phải ra mua, trừ sách thực ra thì bây giờ có sách điện tử mà, đúng không? Nhưng mà bản thân mình thì mình lại không thích đọc sách điện tử. Mình là cứ phải quyển kiểm sách trên tay á, thì nó mới, gọi là, cảm nhận được, ờ, các thứ. Còn nhưng mà phim thì giờ bảo là giờ tìm trên mạng, a, rất là dễ tìm á?
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng, mình cũng vậy. À, muốn đọc sách á. Hử? Ừm hứ, ừ, đúng rồi, giờ thì bạn dễ tìm Netflix nè, rồi cả những, a, những, a, cái, a, trang trực tiếp tuyến khác nữa.
Ừ, quá trời nền tảng á, ờ, đúng rồi, vấn đề như vậy ấy. Không biết là bạn, ờ, thấy khi đọc sách á, thì não của bạn hoạt động khác gì nhiều so với xem phim không? Kiểu như là phải hoạt động nhiều hơn hay là ít hơn, hay là thấy thoải mái, hay là căng thẳng hơn việc đọc sách?
Thật ra đối với mình đọc sách á, mình, à, não mình hành động, kiểu, hành động, à, nó hoạt động ít hơn á. Mình chỉ có nhìn theo những con chữ và mình bắt đầu tưởng tượng ra thôi, nên là đôi khi cái não mình nó không hoạt động nhiều và cũng chính vì vậy nên là đôi khi á, mình đọc sách sau đó mình ngủ luôn.
Ờ. Ư, như bản thân mình á, thì lại thấy phim nó giống như một liều thuốc ngủ nhiều hơn, bởi vì mình xem phim thì mình hay nằm, còn đọc sách thì mình không có nằm được. Và thế là, ừm, xem phim thì vừa có âm thanh nhá, có thể là du dương, hành động kịch tính mình cũng không quan trọng lắm, vẫn thấy ngủ bình thường á. Ờ, bản thân mình lại ngược lại với bạn về chuyện đấy.
Ờ. À, thực ra thì, à, đối với xem mình xem phim vẫn ngủ, nếu như mà hôm đó mà mình đã coi lúc khuỷu khuya quá, 11:00-12:00 mới coi hoặc là coi cái phim nào mà đã coi rồi á, là dễ ngủ lắm.
<laughs> Ờ, mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu. Không biết là bạn như bạn nghĩ thì cái việc mà xem phim ấy, có khiến mình lười tưởng tượng hơn không? Trong khi đọc sách như mình vừa nói vừa nãy á, là mình phải buộc phải mình phải tự tưởng tượng ra câu chuyện bên trong, trong khi xem phim thì, ờ, hết mọi thứ sẵn rồi.
Ờ. Ừm hứm. Ơ, nếu mình, ờ, mình nghĩ là có có thể, nhưng mà thực ra cũng tùy, tùy theo tùy theo cái hê cái phim mình coi. Nếu như mà mình hay coi phim về, kiểu, ơ, t phải vận động trí não, kiểu, trinh thám đồ á, thì lúc này mình b cũng, ơ, không muốn cũng phải bắt buộc phải tưởng tượng ra như thế nó, a, nh những lời mà d diễn viên đang nói là gì, rồi bắt đầu mình phải, ơ, coi nó có đúng hông đã, kiểu vậy.
<laughs> Ừ, tức là đấy là việc suy nghĩ á chứ còn, ờ, ừ, cũng, gọi là, tự gọi đọc, khi xem phim vẫn phải hoạt động trí não bình thường thôi, không hẳn là cứ phải đọc sách mới là phải tưởng tượng như nào. Ừm, mình thấy cũng khá OK đấy. Còn như, ưm, không biết là, ờ, như mình ấy, nhiều khi mình nghĩ là sách lại giúp mình lắng lại nhiều hơn, còn khi xem phim thì nó, kiểu, kích thích cảm xúc thì lại nhanh hơn. Tức là xem phim thì mình nghĩ là cái thời gian xem bộ phim, ôi, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với đọc một quyển sách. Quyển sách có thể đọc từng ngày, từng ngày lắng lại, nghĩa là mỗi ngày một ít này nó sẽ lưu lại cho mình. Nhưng mà không biết như bạn đi thì mình khi mệt mỏi ấy thì bạn nghiêng về sách hay là phim?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đối với mình, à, mệt mỏi á mình, à, có thể sẽ nghiêng về sách hơn. Lúc này thì mình sẽ không, a, xem mấy cái sách, kiểu, ơ, self-help hay là cung cấp trí thức nữa, lúc này mình sẽ xem cuốn sách, ơ, kiểu, a, về, à, những, a thực ra thì, à, mình có một cuốn sách là ch chín chín trăm chín mươi chín bức thư gửi cho mình á. Thì lúc này mình chỉ đọc một vài trang, a, một vài trang của nó thôi là mình có thể vào giấc ngủ liền ngay lập tức luôn.
<laughs> Ồ. À, ờ. Là đọc sách để đi ngủ ấy chứ. Ê. Thế là, kiểu, liều liều, ờ, liều xúc tác ạ, ờ, cũng không hẳn là
Đúng rồi, nó là cuốn sách mình sẽ chọn khi mà đi ngủ.
Khi mà chọn giữa, ơ, sách và phim á, bạn ưu tiên điều gì hơn? Tiện, nhanh, hay là chiều sâu, hay là cảm xúc?
Đối với Đối với mình xem phim á thì, à, nó chỉ là những quyết định, à, khi mà mình cần thực sự cần giải trí thôi á, thì mình sẽ chọn những phim, a, đúng là thực sự mang tính giải trí, ví dụ như là phim hài, hay là phim hành động chẳng hạn. Còn khi mà đọc sách á lúc Đúng rồi.
Ờ, tức là ưu tiên cảm xúc, đúng không? Ưu tiên cảm xúc mình xem thì phải vui vẻ trước, đúng không? Ừm, ừm.
Đúng rồi. Rồi khi mà đọc sách á, lúc này thì mình sẽ ưu tiên cái chuyện là, à, nâng cấp, a, a, nâng cao cho tri, a, trí thức và kiến thức của mình hơn, nên lúc này mình sẽ tập trung khá là nhiều và mình có sẵn một cuốn sổ dành riêng cho mỗi cuốn sách. Một cuốn sổ nhỏ thôi, dành riêng cho mỗi cuốn sách mà mình, ờ, đọc nữa.
À, nhưng ừm. Ờ. Ồ, hay nha, cách này hay nha. Ờ, nghĩa là mỗi khi đọc xong bạn note lại những cái mà mình, ừm, kiểu, cô đọng lại ha. Cái này hay đó.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Và đúng là với đọc sách á, mình, ờ, không thích, kiểu, cái sách, ơ, sách điện tử. Kiểu sách điện tử, a, đúng là đồng ý nó gọn thiệt, đi máy bay hay là đi trên đường đọc rất là tiện, nhưng mà cảm giác đọc nó không có thực sự thích và cảm giác mình hông thực sự cầm đọc một cuốn sách.
Ừm. Ừm hưm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, cái ấy thì lại giống mình á. Không biết là như như bạn như nào chứ, ờ, mình nghĩ là thời lượng cũng là một cái ảnh hưởng đến quyết định của mình đó. Giờ bảo là như này, một bộ phim 3 tiếng hay là 4 tiếng thì mình cũng khá là lười xem á. Bảo là mình khó mà tập trung, ơ, toàn bộ sức lực trí đến não để tập trung vào cái cốt truyện trong 4 tiếng đấy. Nhưng mà bảo là một cuốn sách có dày đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình lại vẫn cứ ô kê, bởi vì mình nghĩ là "Ờ, mình không đọc hôm nay thì ngày mai đọc tiếp, ưm, không ngày mai xong thì ngày kia."
À. Thực ra thì cũng đúng thôi, nhưng mà à há.
Bảo là ừm.
Nếu mà phim ừm.
Đối với những cái mẩu chuyện ờ, bạn cứ nói đi, bạn cứ nói đi.
Ô kê, nếu như mà những cái phim mà đúng là những bộ phim mà, wow, những kiểu phim lẻ mà 3 tiếng hơn á là mình hông thể nào coi được. Trừ Avengers Endgame ra, thì những phim còn lại mình hông thể nào coi được.
À, ô kê, ngoại lệ ha. <laughs>
Chỉ có thể 2 tiếng đổ lại thôi. Kiểu, nó ngán nắm nua.
Ờ. Ờ, như mình biết thì, ờ, thực ra như sách và phim á, một số cái nó có, gọi là, liên hệ với nhau, bởi vì câu chuyện là, ờ, truyện ra trước và sau đó chuyển thể thành phim ấy. Không biết là bạn có cái thói quen là xem trước, đọc sau, hay là đọc trước, xem sau không? Đối với những cái cái mà bộ phim mà chuyển thể ấy.
À, giống như chuyển thể thì thật ra thì, à, mình thường, ơ, mình sẽ xem trước rồi mới đọc sau. Ví dụ như phim, a, Angels& Demons á, thì, ờ, mình coi trước, mình nà mới biết tới cái phim đó trước, sau đó mình mới biết tới sách, à, thì ra nó chuyển thể từ sách, rồi, à, mình mới tìm mua sách đó về đọc.
Ừm. À. <laughs> À, nghĩa là bạn thật sự yêu thích và nghĩa là khi mà xem mà mình thật sự yêu thích, thì vẫn sẽ tìm và đọc lại? Ờ.
Đúng rồi, chính xác luôn. Lúc này thì, à, khi mà mình xem rồi, nhưng mà á trên phim á có những nội dung nó đã bị lược bỏ mất rồi. Có thể nó không quan trọng, hoặc là nhưng mà trên trên sách đó nó lại được đề cập tới.
Ờ. Ừm, mình hiểu. Ờ, sách thì lúc nào cũng sẽ có chi tiết nhiều chi tiết hơn, bởi vì vốn là nó không bị giới hạn bởi bất cứ thời lượng hay là số trang sách, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi.
Ừm. Không biết là, ừm, ừm, khi mà chọn được cả chọn cả hai á, thì bạn sẽ phân bổ thời gian như nào cho việc đọc sách và xem phim? Sáng thì đọc sách hay là xem phim và ngược lại? Nhưng cái buổi thời gian á, trong ngày á, thì bạn sẽ tiêu bạn sẽ chọn như nào?
Ờ, tới, ơ hiều hiểu, hiểu. À, đối với mình á thì thực ra thì mình, à, mình, à, hay thích xem phim lẻ, nên là cái việc mà mình dành ra 2 tiếng trên 1 ngày để mà xem phim thì, à, nó rà m chọn không khả thi, tại vì mình còn phải đi làm, nên là mình sẽ không coi.
À, không, ý ở đây mình đang bảo là, kiểu, giả, kiểu, giả giả sử ạ. Ừ. tức là 1 ngày bạn được nghỉ luôn đi, không có đi làm ha. Ờ.
À, giả sử. À, 1 ngày được nghỉ, OK. 1 ngày được nghỉ thì, à, mình sẽ dành xem phim vào buổi sa kiểu bà s buổi trưa. Tức là sau khi mình đã hoạt động thành hoàn thành những hoạt động buổi sáng rồi á, mình sẽ dành vào buổi trưa.
À. À, đúng rồi.
Rồi sách thì mình sẽ dành cho chiều tối.
Ừm, khá là hay đấy. Như bạn là vẫn yêu ư ưu tiên về công việc hoàn thành trước, rồi mới giải trí sau. Như bản thân mình mà bảo chọn là mình, ờ, xem phim, đọc sách cả ngày. <laughs>
Đúng rồi. Ờ, thực ra thì cũng đúng, coi phim trong lo lắng.
Nhưng mà, ưm, ờ, như bản thân mình thì mình sẽ ờ, <laughs> đừng, nhưng mà nói chung là đọc sách mình nghĩ là sẽ hợp với buổi sáng hơn, như đối với bản thân mình thôi ha. Bởi vì mình nghĩ là bạn buổi sáng á thì, ờ, nó phù hợp cho câu chuyện là ánh sáng tự nhiên, ờ, cái thứ mà buổi tối không bao giờ có á, mình buộc phải dùng đèn á, mà đèn thì, ờ, mình nghĩ là nó kh nó không nó không phù hợp với mình. Mà lúc đấy thì mình nghĩ là buổi tối thì lại hợp với câu chuyện xem phim. Mình tắt hết đèn đi và chỉ còn màn hình thôi, đúng không? Nó vẫn hợp lý mà, đúng không? <laughs>
Ờ. À. Hiểu. Hiểu, hiểu. Hiểu, hiểu, hiểu, cũng đúng, cũng đúng, cũng đúng. Nhưng mà, đối với mình á, buổi sáng á mình hông đọc sách được, tại vì sáng mình thức dậy mà mở quyển sách ra m mình ngủ tiếp.
Ô kê, cái này mình hiểu. <laughs>
Thiệt luôn.
Nếu mà chỉ còn 1 giờ rảnh trong ngày á, bạn sẽ dùng để đọc hay là xem? Trong trường hợp là phim, hay là xem thì thì cũng mất 1 tiếng thôi. Thời gian mất là như nhau đi, không không tính đến chuyện khác.
Mình sẽ di dời Hứm? Hiểu. Nếu mà mất 1 tiếng á, thì mình sẽ, a, dành cho đọc sách hơn, tại vì, à, nếu nếu so sánh với cả hai hoạt động á, thì đọc sách, a, kiểu, ơ, trong 1 tiếng á thì cả hai đều trôi qua rất nhanh và mình sẽ chọn đọc sách hơn là còn xem phim.
Ờ, ý là, ờ, xem phim thì bạn sẽ sợ là cái thời gian mình nghỉ ngơi nó nhanh trôi hơn đấy à?
Ờ, thực ra thì, à, do ma thì mình không thích, kiểu, ngắt quãng á, coi phim mà bị ngắt quãng á nên là mình sẽ dành, ờ, thời gian đọc sách.
<laughs> Thiệt ra thì sách mình cũng ừm, ý là mình nói là một cuốn sách thì cũng khá là khó để mà đọc hết trong một lần. Thiệt ra vẫn ngắt, ngắt, ngắt quãng hết thôi. <laughs>
Đúng rồi, mình có thể ngắt quãng theo từng chương, từng chương được mà, với lại nếu mà mình mà có dành ngày hôm sau á mình cũng thể vào đọc lại phần trước, sau đó một tí đọc đọc tiếp phần sau.
À, ừ, ô kê, cái này thì ô kê. Ừm. Nếu mà phải bỏ hoàn toàn một trong hai thứ ấy trong 1 tháng ấy thì bạn chọn bỏ cái nào?
Ờ, nếu mà h trong 1 tháng mà h bỏ bỏ hoàn toàn một trong hai thứ thì mình sẽ chọn bỏ phim.
<laughs> À, thì mình thì sẽ chọn bỏ bỏ sách. <laughs> Nếu mà chỉ 1 tháng thôi, mình thì chấp nhận xem ph 1 tháng phim luôn. Thực ra thì, à
Thiệt. À. Ồ!
có vẻ là sẽ, ừm, ph mình nghĩ là, ừm, thời gian mình dành cho sách hiện tại đang nhiều hơn cho phim, nên là mình nghĩ là nếu mà có 1 tháng mình sẽ bù lại cho phần này cho phim. <laughs>
Ừm, ừm. Hiểu, hiểu, ờ, thì cũng dễ hiểu á, tại vì, ờ, coi phim, à, mình cũng hay như một hình thức giải trí. Nhưng mà thỉnh thoảng á, khi mình tại mình cảm thấy á, mình nếu mà xem phim nhiều quá, mình cảm thấy á, kiểu kiểu, bị, à
Ờ.
ơi, trễ đãng trí á, kiểu, không nhận thức được xung quanh á.
Ờ. Ừm. Không biết là ở đây có người có người thường nói là đọc sách thì vẫn cao cấp hơn xem phim ấy, bạn nghĩ cái này có đúng?
Thật ra thì mình hông nghĩ rằng, à, nó mình nên nói như vậy, đọc sách á thì, à, mình nà sẽ có mình có thể vừa đọc vừa suy ngẫm. Lúc này thì mình sẽ có những, a, cái, á, những, a, kiểu, những, á, tầng, à, kiến thức sâu hơn khi mà đọc sách á. Còn xem phim á là thuần về trải nghiệm, thì lúc này nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác rồi, mình hông, kiểu, hông nên so sánh như vậy á.
Ừm. Ừm. Có thể tóm tắt là không nên so sánh luôn á? Ờ.
Đúng rồi, xem phim là khác, thì đọc sách cũng là một cái khác thôi.
Còn việc mà ừ, đúng rồi. Ừ, thật đấy, nghĩa là thực ra cái này bản thân tớ là sở thích cá nhân chứ không thể nên là không nên so sánh, đúng không?
Đúng rồi.
Ờ. Có người còn nói là phim đang dần thay thế cho cách đọc sách của giới trẻ là đối với bạn đấy bản thân mình thì mình nghĩ là nó cũng không đúng lắm. Thực ra thì phim có thể dễ tiếp cận nên là làm cho bản thân mình, ờ, có, gọi là, lười, như là có vẻ là vẫn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đọc sách khi mà mất nhiều thời gian nhưng mà mình nghĩ là ê, chắc vẫn tùy á, không không hẳn đâu.
Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì tùy, thì đúng là đúng là rất là tùy tại vì còn tùy theo, ơ, cái, ơ, lịch trình, ờ, và thời gian của mỗi người nữa, liệu có thể dành, a, thời gian để coi phim hay là đọc sách, cái nào sẽ phù hợp hơn, còn cả những chuyện đó nữa.
Ừm. Để xem nào. <laughs> Mình nghĩ là, ừ, thực ra thì, ờ, tính ra sách ấy thì lại có cái khả năng truyền tải sâu hơn phim ấy, nhiều cái, ờ, phim không thể nào mà Nghĩa là không những cái mà như, gọi là, phân tích miêu tả, ừm, yếu tố, gọi là, tâm lý của nhân vật á.
Ừm hứm. Đúng rồi. Kiểu, vậy á. Ờ, giống như trong cái phim Angels& Demons á thì, ờ, trong trên phim nó 2 tiếng hơn nhưng mà lược bỏ khá là nhiều những chi tiết nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Những, a, nhân vật phụ á, nó không được hông được bỏ vào trong phim thì bạn thấy khá là tiếc.
Ờ, đấy. Có khi là Ừm. Lược bỏ là chuyện bắt buộc. Ừm. Rõ ràng là đọc sách thì có khả năng tr truyền tải sâu hơn, với cả mình nghĩ là có khi còn tăng sự tập trung nhiều hơn. Ừm, hoạt động càng tốt hơn à? Không hẳn. <laughs> Ờ, nói chung là, ờ, cảm ơn bạn đã chia sẻ về chủ đề này nhá.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi! Đỡ hông? Ờ. C cảm ơn bạn nhiều. Ờ, Sau khi, ờ, ờ, sau khi nghe được nghe ý kiến của bạn về việc chỉ việc xem phim rồi đó s mình mình đọc sách, thì mình cũng hiểu được, ờ, nhiều hơn về cách mà những người khác, a, về, à, về đối với, ơ, cái việc mà quyết định giữa xem phim và đọc sách. Đúng rồi.
Lựa chọn á? Ừ. Mong là bạn hay mình thì đều sẽ có những cái quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn hai cái hình thức giải trí này. <chuckles> Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
À. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn một ngày tốt lành.
À, à. Hẹn gặp bạn vào cuộc nói chuyện khác ha.
À, chào